Ngoài, à, những cái đó ra là mình còn những, cái, a, niềm vui khác, ơ, như là thể thao hay gì không?
Ờ, thực ra thể thao thì mình cũng chỉ chơi những cái môn nhẹ nhàng, giống kiểu, cầu lông ấy, hoặc là thỉnh thoảng mình sẽ tập yoga hoặc là thiền ấy. Thì không biết là bạn có thích, ưm, về thể thao không?
À. Tính ra là bạn cũng tham gia nhiều lắm chứ. Mình thì, à, nói chung là không nói gì, chứ mình chơi thể thao rất là dở, cho nên là <chuckles> rất là cảm giác mình chơi dở quá cho nên là mình cũng không có hứng thú lắm về thể thao.
<laughs> Nhưng mà, kiểu, có môn nào bạn nghĩ là bạn chơi được? Nếu mà để chọn một môn bạn chơi được ấy, thì sẽ là môn nào?
Mình nghĩ là cầu lông.